Oke Kak, yang namanya kreativitas itu kan butuh ide ya supaya kreatif tersebut tetap membangun dan juga bisa tersalurkan nih. Apalagi apalagi kan ide itu sebenarnya harus dicari, entah itu dari segi internetnya, entah itu dari segi daya berpikir kreatifnya, dan masih banyak juga ya. Nah buat Kakaknya nih, pernah gak sih ngerasa kehilangan identitas kreatif atau kenapa tuh?
Heeh. Iya. Iya, pernah nih Kak. Jadi ini, eee, tentang pekerjaan ya. Jadi kalau pekerjaan saya itu itu hubungannya sama informasi atau komunikasi dengan orang gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan edukasi juga kepada orang-orang mengenai kesehatan, gitu loh. Nah ini butuh kreasi atau ide-ide, eee, untuk menciptakan alat-alat bantu yang, eee, kira-kira mudah untuk, eee, diterima dan dikonsumsi orang-orang dengan cara yang mudah, gitu loh. Sehingga heeh, pesan yang, eee, akan disampaikan itu bisa, eee, diterima dan dicerna dengan mudah oleh orang-orang yang membaca atau mendengarkan dari informasi tersebut gitu, Kak. Nah
Oh, iya. Oh, oke. Hmm. Oke. Wah, iya iya, mhm.
Mhm, jadi ada 1 momen ketika wah ini kayaknya, eee, akunya tuh lagi kayak burnout gitu loh, Kak. Jadi bener-bener enggak bisa mikir, apa ya, eee, ide-ide baru yang bisa, eee, aku buat atau aku ciptakan sama bareng-bareng sama tim gitu ya, untuk membuat sesuatu hal yang menarik buat orang-orang gitu loh. Jadi agak bingung juga gitu loh, "Ini kenapa ya?" Gitu, akhirnya ya itu sih Kak pas tau, oh ternyata, eee, mungkin, eee, akunya sendiri lagi burnout gitu sih, Kak. Mhm.
Oh, oke. Mhm, iya iya. Mmm <clicks tongue> iya berarti ya, dari Kakaknya itu bekerja di bidang informasi dan komunikasi ya. Jadi ingin membuat, eee, semacam sesuatu gitu yang membutuhkan ide, yang ternyata ya Kakaknya itu kayak burnout aja gitu kan, stuck gitu. Harus mulai dari mana, terus harus mulai seperti apa ya, nah buat Kakaknya sendiri nih, apa sih tanda-tanda awal itu ketika Kakak mulai kehilangan ide atau identitas kreatif, Kakak? Misalkan nih seperti males buka laptop atau kayak terasa kosong aja gitu pikirannya atau apa tuh, Kak?
Mhm. Iya. Betul. Iya, iya. Mhm. Iya. Jadi, eee, kalau ketika kita terjadi burnout gitu ya Kak ya, eee, itu banyak sih tanda-tandanya atau yang aku rasain sendiri gitu ya Kak, kayak misalnya rasa lelah yang lelah tuh, eee, seperti bukan males ya, tapi kayak yang, "Kok ini aku, eee, apa ya, kayak energinya nggak ada," gitu loh, Kak.
Mhm. Oh, iya betul.
Iya, jadi kalau mau melakukan sesuatu tuh kayaknya rasanya males aja, padahal sebetulnya, eee, ini ya semangat untuk datang ke kantor gitu ya tapi kok e ada di dalam perasaan tuh kayak untuk memulai tuh rasanya berat sekali gitu loh, waktu itu tuh. Nah, terus juga kayak susah fokus gitu, jadi kayak ngerasa tuh semuanya jadi beban, nah ketika buka laptop atau buka komputer juga rasanya tuh kayak blank gitu loh Kak, <chuckles> ini kok, eee, apa namanya, layar nih sepertinya kayak nggak ada warna gitu loh Kak jadi gelap gitu, itu sih Kak yang aku rasain gitu.
Ah, iya iya. Mhm, iya iya. Iya, mhm mhm. Wah, itu benar-benar menjadi tanda-tanda yang spesifik ya Kak, yang memang, eee, Kakaknya rasakan yang ternyata, "Oh saya itu mulai mengalami kehilangan ide ya atau kehilangan identitas kreatif itu sendiri." Nah buat Kakaknya nih, kalau misalkan sudah mengalami tanda-tanda itu ya dan ternyata udah Kakak rasakan nih, jadi itu tuh disebabkan oleh apa sih Kak? A atau apakah misalkan Kakaknya itu hectic, eee, terhadap pekerjaan tersebut atau stres akibat tekanan dari atasan atau apa tuh, Kak?
Betul. Iya. Mhm. Gini Kak, jadi kalau misalnya aku punya, eee, apa ya, projek gitu ya Kak, itu aku tuh emang all out gitu loh di situ gitu loh Kak, jadi kayak misalnya, eee, waktu kerja lembur itu tuh udah jadi makanan aku tuh Kak, jadi misalnya, eee, apa ya, tiap hari kadang-kadang kerja tuh sampai nginep-nginep di, eee, kantor gitu ya Kak, saking
Ah, iya. Oh iya, mhm.
pengen menyelesaikan, eee, 1 projek tuh selesainya cepat-cepat, gitu. Nah, eee, apa namanya, eee, dan kadang-kadang aku juga suka tuh lupa ngambil cuti gitu ya, Kak, ya. Jadi, eee, kalau aku pikir-pikir iya itu tadi, eee, apa namanya, penyebab utama dari aku sih karena mungkin aku terlalu berlebihan ya dalam, eee, apa namanya, melakukan sesuatu gitu sehingga semua energi itu tercurah ke sana gitu loh dan akhirnya itu tadi nggak berusaha untuk, eee, istilahnya, apa ya, eee, memanjakan diri sendiri gitu loh Kak, membuat tubuh ini jadi rileks kembali gitu sih Kak kayaknya. Iya.
Mhm, <clicks tongue> iya iya. Oke. Mhm. Oh, iya betul. Ah iya, berarti ini ada hubungannya juga ya dengan work life balance dan juga keseimbangan antara pekerjaan Kakak dengan kebutuhan Kakak tentang istirahat ya. Jadi e Kakak itu sendiri merupakan tipe yang orang, eee, fokus gitu terhadap 1 pekerjaan tersebut apabila pekerjaan belum beres ya bisa aja itu jadi pikiran tertentu ya, eee, buat Kakak, supaya pingin cepet-cepet dikerjakan. Nah, eee, Kakak kan tadi bilang bahwasanya Kakak fokus nih dalam 1 pekerjaan tertentu, pernah nggak sih misalkan Kakak itu, eee, mengerjakan beberapa proyek atau pekerjaan sekaligus atau dalam bahasanya itu multitasking dan ternyata multitasking ini tuh membuat ide Kakak itu stuck atau gimana, Kak?
Betul. Betul, setuju. Ah, iya. Mmm, <clicks tongue> iya. Jadi kalau untuk multitasking ini sih sebetulnya kalau kerjaan aku sendiri gitu ya Kak ya misalnya, eee, 1 kerjaan sep ap per based on project gitu loh kalau di perusahaan aku itu, gitu loh, Kak. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya gini, ada projek untuk, eee, penyebaran informasi mengenai HIV, HIV AIDS di satu pabrik a gitu loh, nah nanti aku jadi leader-nya gitu loh maka aku harus mimpin, eee, itu tuh, eee, tim gitu loh untuk, eee, mengerjakan itu sampai selesai gitu loh, terserah mau ngerjainnya seperti apa, itu tergantung dari kreativitas gitu loh, jadi
Oke. Mhm. Iya. Ma
sebetulnya sih, eee, apa ya, yang lebih utama itu ya itu tadi sih Kak, karena mungkin akunya itu terlalu all out gitu ya, jadi heeh, nah kalau masalah waktu ini kadang-kadang gini Kak karena, mmm, proyek itu kan, eee, kadang-kadang nih baru selesai misalnya baru selesai 90% gitu, nah biasanya tuh ado ar ada lagi tuh Kak proyek, eee, tambahan gitu loh, dari perusahaan gitu loh, sehingga jedanya itu memang enggak terlalu lama gitu loh untuk, eee, mulai ke proyek berikutnya gitu sih, Kak.
Oh, oke. Oke. Mhm. Wah iya betul sih Kak, jadi terkadang hal seperti itu ber eee, biasanya suka, eee, dialami sih Kak, dan it itu merupakan hal yang memang umum dikerjakan di ber yang bersifat kantor itu. Biasanya kan Kakak all out nih dalam 1 pekerjaan, ya pekerjaan belum beres, ya ternyata muncul lagi pekerjaan baru, nah mungkin itu bisa ja bisa aja membuat ide Kakak itu berkurang atau bahkan ya benar-benar hilang pada saat itu juga, karena mungkin lagi fokus ke pekerjaan sebelumnya tiba-tiba muncul nih pekerjaan baru. Nah kalau misalkan Kakak udah mengalami hal tersebut seperti ya udah stres, burnout gitu, terus kehilangan ide, eee, terus cara mengatasinya gimana sih Kak, supaya bisa memunculkan ide kembali?
Iya iya. Mhm, betul. Mhm. Mhm. Betul. Nah. Iya. Nah ini memang kalau ketika kita, eee, buntu ya untuk kreatif gara-gara burnout-burnout ini gitu ya, memang seharusnya kita refleksi dulu ki sih Kak ya, kira-kira kenapa sih kita bisa begini? Gitu loh, karena hal itu yang paling utama tuh Kak, kita tahu akar permasalahannya dari masalah kita dulu gitu loh sehingga apa yang bisa kita lakukan atau solusi yang kita cari itu sesuai dengan akar permasalahannya dan itu bisa diselesaikan dengan tuntas, daripada misalnya cuma menduga-duga gitu loh Kak, eee, misalnya menduga-duga, eee, sesuatu hal yang, eee, nggak pasti gitu kan, eee, nah lebih baik memang kita cari akarnya dulu, e eee, apa n nah baru kita melakukan, eee, langkah selanjutnya. Nah jadi waktu itu saya itu yang saya lakukan adalah, eee, saya minta cuti sih Kak akhirnya gitu, eee, walaupun memang, eee, dengan eee, atasan saya itu mungkin, eee, dengan beberapa alasan sih ya karena memang mau ada proyek baru gitu loh. Tapi, eee, saya kasih alasan saya sih kenapa saya jadi sekarang kurang ide ide-ide yang, eee, baru gitu sih Kak, akhirnya sih, e beliau menyetujui untuk memberikan, eee, cuti ke saya gitu loh, Kak. Walaupun memang itu hak saya sih ya, <laughs> gitu. Mhm.
Mhm. Ah, iya. M. Mmm, <clicks tongue> iya iya. Ah, iya. Mhm. Ah iya iya paham, nah, berartikan dari Kakaknya sendiri harus benar-benar refleksi terlebih dahulunya, eee, jadi apa sih yang membuat, eee, Kakak itu kehilangan ide gitu kan, apakah dari segi terlalu all out dalam hal pekerjaan? Atau ada tekanan-tekanan tertentu dari luar yang membuat Kakaknya mungkin harus sejenak mengambil cuti atau istirahat, gitu ya? Nah ya buat Kakaknya nih, kalau menurut Kakak itu sendiri sih, eee, misalkan dalam membuat ide ataupun membuat proyek dari Kakak itu sendiri ya, eee, Kakak pernah gak sih berekspektasi terhadap, eee, si proyek tersebut, misalkan harus sempurna nih agar mendapatkan sesuatu dari atasan yang ternyata, eee, ekspektasi itu sendiri membuat Kakak itu burnout atau gimana, Kak?
Betul. Betul betul. Iya. Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau ekspektasi itu sebetulnya aku lebih ke arah ini ya Kak ya, lebih ke arah bagaimana caranya aku tuh bisa maksimal dan bisa memberikan yang terbaik buat, eee, para, apa namanya ya, konsumen atau misalnya user yang, e menggunakan jasaku itu gitu Kak, menggunakan kreativitasku itu gitu loh. Jadi aku bener-bener bisa all out banget sampai yang tadi aku bilang gitu loh, bisa kadang-kadang nginep di kantor gitu untuk menyelesaikan 1 proyek gitu loh. Nah mungkin sepertinya ada hal lain nih Kak, eee, waktu itu mungkin akunya juga kurang membagikan delegasi tugas kepada timku gitu loh, jadi kadang-kadang itu aku suka handle sendiri gitu loh Kak, misalnya ada tim yang, apa namanya, eee, tidak bisa melakukan tugas gitu ya, ya udah aku nggak berusaha untuk, eee, memberikan delegasi secara kecil-kecil gitu loh, tapi ya sudah aku aku eee, tanggung sendiri gitu. Karena itu tadi sih, aku pengen bener-bener itu, mmm, maksimal untuk dikonsumsi oleh para user-nya gitu loh. Nah tapi sih waktu pas, eee, aku cuti itu Kak, akhirnya kepikiran juga sih Kak bahwa ternyata aku tuh memang harus tetap memaksimalkan a harus, eee, timku dalam timku itu gitu loh, jadi kalau misalnya ada masalah atau misalnya pekerjaan yang terlalu besar gitu, itu aku bisa bagi-bagi, eee, kepada, eee, timku itu gitu sih, Kak.
Oh, iya. Iya, betul. Mhm. Oh, iya. Betul. Ah, oke. Mhm. <smacks lips> Ah iya, paham sih Kak, eee, berarti dalam suatu momen tertentu yang membuat Kakak mungkin, eee, bisa jadi burnout atau kehilangan ide gitu kan, karena Kakak mengambil seluruh pekerjaan itu tanpa membagi-baginya kepada tim ya Kak, eee, sehingga mungkin ada semacam ekpek ekspektasi di sana supaya pekerjaan tersebut sempurna atau memang, e semaksimal mungkin bisa jadi diterima oleh klien itu gitu, itu merupakan harapan yang wajar sih, tu cuma ya harus dibarengi dengan batasan tertentu sih, tetap saja. Nah kalau buat Kakaknya nih ketika Kakak itu berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari klien atau berusaha semaksimal mungkin dalam membuat karya itu. Eee, pernah gak sih ketika Kakak itu sudah berusaha, eee, semaksimal mungkin, tapi ya ternyata karya yang Kakak buat itu enggak diterima oleh klien atau bahkan dianggap kurang memuaskan, pernah nggak tuh, Kak?
Mhm. Mhm. Betul. Iya. Iya. Mhm. Hmm, <clicks tongue> kalau itu, eee, belum pernah sih Kak ya karena memang, eee, itu tadi sih Kak memang kalau saya itu, eee, all out sekali gitu loh ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi memang, eee, klien ini ini sih Kak masalah waktu ya kalau menurut saya yang jadi masalah buat saya, karena kadang-kadang saya itu, eee, atau bos saya itu e suka nggak nggak enak gitu loh Kak, kalau misalnya bilang enggak ke klien, eee, jadinya ya itu tadi gitu loh Kak. Jeda antara, eee, 1 proyek dengan proyek lang yang lainnya itu, eee, itu sangat dekat sekali gitu loh. Sehingga, eee, tim tim saya sendiri sama saya pribadi itu nggak ada waktu buat istirahat atau merileksasikan, eee, otak se sejenak gitu loh untuk mencari ruang, eee, apa ya, ruang relaksasi itu untuk sehingga kita bisa lagi, eee, membuat ide-ide baru atau ide-ide yang lebih segar, gitu sih, Kak. Itu masalahnya yang lain, mhm.
Oke. Oh, iya. Oh iya. Heeh, iya Kak, betul sih. Itu merupakan masalah yang klasik sih Kak, kalau misalkan di kantor terjadi seperti itu dan juga pekerjaannya berbasis proyek, karna memang kalo misalkan menolak klien dari segi pekerjaan ya otomatis ditakutkan dari segi hubungan itu kayak berkurang aja. Ya jadi ya mau nggak mau dari atasan itu sendiri mengambil cuma ya, eee, dari segi argumentasinya mungkin butuh waktu karena perlu dikerjakan dengan semaksimal mungkin atau dari se segi timnya itu sendiri sudah mengerjakan beberapa proyek sekaligus gitu, paling dikasih pengertian sedikit itu sudah bagus sih, Kak. Nah kalau buat Kakaknya sendiri nih pertanyaan terakhir, eee, gimana sih, eee, kalau misalkan Kakak itu s eee, sedang burnout atau hec hectic, eee, biar kembali ke momen Kakak itu benar-benar fresh gitu, Kak?
Iya betul. Iya, betul. Betul. Iya, Kak. Mhm. Mhm. Oke. kalau kalau aku sendiri sih itu tadi ya Kak, aku akan ambil istirahat jeda sebentar gitu ya, entah itu misalnya aku minta cuti gitu, atau misalnya, eee, aku minta izin dulu sehari gitu loh untuk nenangin, eee e apa, refresh otak aku dulu gitu sih Kak, terus juga membagi pekerjaan dengan tim. Akhirnya itu yang aku kerjain gitu, Kak.
Oke siap Kak. Wah terima kasih banyak nih pengalaman sharing-sharing-nya benar-benar bermanfaat sekali, Kak.
Mhm.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
Oke, selamat pagi.